हाँ, ज़रूर मतलब देखिए मेरी मेरे यहाँ पे ना अ, हमारे ही क्षेत्र की सबसे फेवरेट डिश अगर मैं बोलूँ तो लिट्टी-चोखा है और मुझे बड़ा ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और जब भी देखिए मैं शहर में रहती हूँ, जब मैं गाँव जाया करती हूँ अपने कभी-कभार तो वहाँ पर मैं जाती हूँ ना, तो मैं पहले ही एक दिन फ़ोन करके बोल देती हूँ कि मुझे तो लिट्टी-चोखा ही खाना है तो वो जो अ, चूल्हे पे लिट्टी-चोखा बनाया जाता है ना उ म उपले के साथ मिलाकर के, वो मेरे को बड़ा पसंद आता है। तो देखिए एक बार मैं मुझे वो बनाने का एक मौका प्राप्त हुआ था, मेरी जो ताई जी हैं कहीं न कहीं उन्होंने मुझे सिखाया कि किस प्रकार से ये बनता है। तो मैंने वो बनाया और इतना मुझे मज़ा आया ना वो खा कर के और अगर एक और चीज़ बताऊँ ना तो हाँ, ज़रूर मैं बता सकती हूँ, क्यों नहीं? देखिए पहले आटा तो मैंने नहीं गूँथा था पर हाँ, उसमें जो भी फ़िलिंग अ, जो भरा भरी जाती है सत्तू जो भर भरते हैं ना हम अ, उसको मसालेदार बना के प्याज़, मिर्ची और हमारे यहाँ पे ना देखिए रेड कलर की जो मिर्ची होती है ना उसका अचार जो होता है उसके मसाले डाले जाते हैं उसमें सत्तू के अंदर और उसके बाद उसकी स्टफ़िंग बना के अ, लिट्टी को गोल करके तब उसको देखिए सेक अ, आग में डाल दिया जाता है, सीधा सेक दिया जाता है। पर चोखा बना
जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हाँ। तो ब ब अभी बता सक हाँ। अ, जी, जी, जी, जी। हाँ। हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। ओके। हाँ। आग में मतलब उसमें कुछ मतलब सीधा आग में डाल दिया, या उसमें कुछ तेल-वेल या घी वग़ैरह भी लगाते हैं?
नहीं, नहीं। जब सिक जाता है ना, बन जाता है, उसके बाद उसको थोड़ा-सा अ, छाड़ के तब उसमें घी में आप डुबोकर खाइए, इतना मज़ेदार लगता है ना सच बताऊँ और बात रही देखिए चोखे की, तो चोखा तो मेरे को बड़े अच्छे से बनाना आता है, बैंगन का भर्ता मैं बनाती हूँ और जिस प्रकार मैं बैंगन का भर्ता बनाती हूँ उसमें मैं हाँ, मैश करके आलू भी डाल दिया करती हूँ। तो ये मुझे बड़ा हाँ हाँ, मुझे देखिए बहुत ही मेरा पसंदीदा है ये लिट्टी-चोखा और अ, एक और इसके साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ आपको। आपने सागवन के पत्ते देखे होंगे कभी तो वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, है ना? तो उस दिन क्या हुआ था रात थी और, कहीं न कहीं लिट्टी-चोखा बना रहे थे हम बाहर चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे, तब ये हुआ कि बर्तन गंदे होंगे अगर लोग खाएँगे इसमें बैठ कर के तो। तो हमने क्या किया सागवन के पत्ते तोड़े, उसको धुला और उस पे ही हमने पत्तल बिछा के देखे सबको उसपे ही दे दिया कि आप चलो बर्तन धुलने की झंझट ही खत्म ब पत्ते पर खाओ। हाँ, एक जो प्राकृतिक अनुभव हुआ ना, एक तो देखिए इतना अच्छा स्वादिष्ट डिश हम खा रहे थे और ऊपर से पत्ते पे और मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ कर था उस वक़्त।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी। अ, वाह! क्या बात। क्या बात है। मेरे तो मुँह में पानी आ गया। <chuckles> हाँ। हाँ, बताइए। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। वाह! ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ।